Alors, moi un problème qui revient régulièrement c'est qu'en fait, heu, vu que je suis, heu, entrepreneur, heu, et que j'ai tendance à beaucoup avoir à me fier à mes propres compétences, heu, lorsqu'il s'agit de déléguer des tâches ou de de z de même l'idée de travailler avec des collaborateurs, hem, je le fais vraiment dernier, dernier recours. C'est-à-dire que je j'ai tendance à vouloir vraiment tout faire et donc du coup, heu, certaines choses je devrais pas et je me demande comme comment est-ce que je peux faire pour, heu, pour, hem, être OK avec le fait de déléguer plus souvent?
Oui. Mmh mh. D'accord. Mouais. Bah, déjà, c'est, heu, c'est positif de se poser, heu, ce genre de questions. Et heu, voilà c'est qu c'est quelque chose qui te qui te travaille depuis longtemps ou seulement depuis que tu es au auto-entrepreneur?
Non en fait, heu, f c'est c'est pas régulier, c'est récent. Ç ça fait longtemps c'est juste que, heu, là je j je fais quasiment tout et heu, je le fais bien et je passe du temps et je suis curieux et cetera. Donc du coup, je fais beaucoup de courbes d'apprentissage et certaines choses que j'aurais peut-être pas dû apprendre ou que je je devrais même pas rentrer dans ces cours d'apprentissage, je devrais les déléguer. <chuckles> Je me rends compte que, voilà je je le fais pas donc c'est pas récent, non, ça c'est c'est récurrent et c'est depuis longtemps. Et heu, je me demande comme comme qu'est-ce que je pourrais faire pour, heu heu, justement avoir plus confiance par rapport à ça? Heu
D'accord. Oui. Mmh. D'accord. Oui.
plutôt que de toujours me dire: «B OK le seul qui peut le faire c'est moi». <chuckles> Je pense pas que c'est vrai, je pense à d'autres personnes qui peuvent le faire mieux que moi, mais, heu, je j'arrive pas à sauter le pas quoi.
Oui. Bien sûr. D'accord. Oh, bah, écoute, on on va on va trouver une solution, heu, ensemble. Heu, dis-moi est-ce que dans ton équipe il y a des gens que tu a auxquels tu fais le plu plus confiance que d'autres?
Mmh, pas vraiment. Pas vraiment puisque m mon mon équipe elle-elle est faite, heu, de <chuckles> t de 1 personne, moi et puis, heu, un associé. Et donc, heu, l'associé il, heu, il est très pratique pour lorsque je vais avoir une critique constructive, il est très objectif et il il prend pas de de gants et puis il me dit vraiment ce qui va pas. Heu, mais en au-delà de cette personne-là, heu, après je travaille avec des des collaborateurs freelances, heu, mais, heu, c'est ponctuel et donc j'ai pas de problème a avec ça et mais ça arrive rarement. Je veux dire, si je devais dire, sur une une une une période de 10 ans j'ai dû travailler, je sais pas, 5 fois avec des freelances, la plupart du temps je <chuckles>
Pas vraiment? D'accord. Oui. Ah oui. D'accord. OK, donc en fait c'est juste toi et et ton collaborateur le plus proche, hein, dans dans l'entreprise. Et est-ce que tu as déjà essayé de lui déléguer quelque chose et ça s'est bien passé au final?
Oui, oui, oui, oui, oui. Heu, c ce collaborateur, je lui fais énormément confiance et donc j'ai pas de problème avec le fait de lui déléguer des choses et heu, les choses que je sais personnellement qu'il fait mieux que moi, heu, je je lui délègue parce que je je je connais cette personne vraiment bien. Mais c'est juste que, heu, j'ai un problème à à switcher à à avoir cette intention, cette envie de vraiment déléguer. Et et de
D'accord. Moui. Mmh. D'accord. Et hem, du coup quelles conséquences, heu, tu crains toi, heu, sur le fait de déléguer? Tu as peur que la qualité du travail ne soit pas suffisante ou peut-être les délais? Comment ça se passe?
Alors je j'ai peur de perdre du temps à donc à à expliquer ou à former la personne. Heu, ensuite, heu, j'ai peur que, heu, les les les exigences de qualité, heu, qui que j'ai qui sont très hautes, elles soient satisfaites.
Ouais. Moui.
Et heu, le problème aussi c'est que je suis curieux donc du coup je je me dis: «Ah c'est pas grave ça je vais apprendre». <chuckles> Donc c'est c'est une mauvaise habitude de de dire: «Ça je je vais l'apprendre» alors que des fois je dois dire: «Non ça je ne devrais pas l'apprendre».
OK. Mmh. OK. Ouais, déjà tu es conscient de de pas mal de choses donc c'est quand même positif. Et heu, oua essaye de pas être trop, trop dur avec toi-même, parce que tu as l'air d'être quelqu'un de compétent, heu, voilà qui qui qui veut le bien de son entreprise et de son collaborateur donc ça c'est quand même génial. Et heu, est-ce que tu as une exigence aussi au au au en termes de contrôle qualité, heu, que tu peux avoir vis-à-vis de ton collaborateur justement?
En fait si, justement, heu, je vu que je livre la la version finie, heu, de d'une chose je mon activité, heu, j'ai de f très grandes exigences de qualité et donc j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui sont donc, soit des freelances qui sont très qualitatifs au niveau de de leur, heu, ren rendu. Hem, mais mais justement j'en connais pas beaucoup, du coup. <laughs> J'en connais pas beaucoup. Hem et c'est le c'est le, vraiment, le le fait de passer le pas et de déléguer plus de choses. Aujourd'hui, heu, il y a il y a des outils modernes qui font que c'est beaucoup plus facile de faire générer des choses, heu heu
N oui. D'accord. Ouais. Mmh.
sans passer par une personne, c c'est déjà bien, mais, heu, peut-être je je pourrais, heu, s si j'arrive à déléguer et à faire confiance à à ce qu'une autre personne utilise des outils, heu, modernes, heu heu, pour créer et générer du contenu. Heu, peut-être si j'arrive à faire confiance et à avoir un cahier des charges précis, peut-être je vais réussir à à déléguer c'est, heu, ça à quelqu'un, je je sais pas. Ou alors peut-être ce ce service-là il existe pas encore ou alors il faut le créer et heu, des des personnes qui sont heu, qui sont des intermédiaires et qui vont, heu, peut-être pouvoir m'aider, heu, dans ce domaine-là. Je sais pas.
Oui, c'est vrai. Mmh. N oui. Moui. Oui, bien sûr ça c'est f c'est tout à fait, heu, faisable. C'est vrai qu'avec les outils modernes qu'on a actuellement, heu, c'est quand même, heu, beaucoup plus simple de déléguer, heu, quelque chose à une intelligence artificielle, par exemple qui pourrait faire des tâches, heu, tu sais assez basiques. Et du coup, toi, ça va te libérer du temps, heu, ça va te libérer aussi un peu l'esprit donc, heu, oui, c'est une c'est une très, très bonne idée. Et hem, quel contrôle tu veux, heu, garder toi quand tu délègues quelque chose? Est-ce que quand tu délègues tu vas être, heu heu, pas pas constamment, mais tu vas quand même heu vérifier s'il fait bien les choses ou alors quand tu délègues tu laisses, heu, vraiment carte blanche?
Alors moi, je suis quelqu'un qui est très orienté résultats. Donc, du coup, je je suis pas en train de de faire la maman, à être derrière et redire à micro management, ou heu,
Moui.
à vouloir vraiment contrôler, mais je suis par contre très exigeant sur les résultats, donc du coup j ce que je fais à chaque fois, c'est que je je définis u une charte de choses qui doit être faites et j'essaie de les décrire de la manière le plus, heu, précise possible et ensuite je laisse la personne, heu, je regarde le temps qu'elle met pour le faire et je regarde le la qualité du résultat. J'évalue la qualité du résultat, et puis, voilà, c'est comme ça que je le fais mais p pour le moment, je je l'ai p je le fais pas souvent, parce que, bah, comme je disais <laughs> je je je me je me dis toujours: «Ah non, c'est bon je peux le faire, non». Je pense, soit c'est trop de confiance en moi-même sur mes capacités à faire les choses ou à ou à apprendre, hem, et je me suis rendu compte que les z les rares fois où j'ai vraiment délégué, c'est quand j'avais pas le choix, en fait. C'est quand il y avait la pression de d'une deadline, et c'est uniquement ce cas ce cas-là, où j'ai vraiment réussi à vraiment vraiment déléguer.
Mmh mh. Moui. Mmh, d'accord. N oui. Ah oui. D'accord. OK, et heu, bah, déjà c'est très bien d'être perfectionniste. C'est très bien de vouloir, heu, faire les choses, heu, correctement, ça montre quand même, heu, que tu as du professionnalisme, et hem, et du coup, quand tu, heu, as délégué parce que tu n'avais pas le choix, heu, est-ce que tu penses que tu peux te servir de cet état d'esprit, de te mettre dans cet état d'esprit, heu, même si tu as le choix justement pour essayer, bah, de de de retrouver, heu, cette motivation là?
Mmh mh. Ah oui c'est une bonne idée en effet. C'est se dire OK un peu comme si j'avais un avion, heu, à prendre et que j'ai pas le choix, faut que je délègue à à cette deadline là, parce que souvent les deadlines je me dis: «Ah il y a une deadline».
Voilà, c'est ça.
J'ai l'impression à chaque fois que, heu, que je la repousse ou que en fait vu que j'ai la ch la chance, l l'avantage, d'être responsable de mes initiatives et de mon propre travail, du coup, heu, moi-même j'ai du mal à respecter mes propres deadlines naturellement. C'est que quand quelqu'un d'extérieur me met, donc mon collaborateur, mon associé, qui me met une deadline et que j'ai pas le choix, et que c'est vraiment incontournable, que je peux pas le contourner et que je je trouve une solution, heu, soit plus rapide, heu, soit de délégation mais, heu, v la délégation c'est j je le fais vraiment genre comme si c'était la dernière des choses à faire, hein. C'est, heu, contre-productif je pense.
Oui. D'accord. N oui. OK. OK, je vois tout à fait et est-ce que tu as déjà essayé p de déléguer des choses très simples, tu vois des des tâches qui sont quand même moins risquées justement pour tester, heu heu, la fiabilité, heu, du travail de ton collaborateur?
Alors non, ça j'ai j'ai pas expérimenté. En fait, juste par le passé j'ai travaillé avec des des agences d'assistance, heu, mais, heu, je je trouvais à l'époque que, hem, que le le coût en fait n'était pas, heu
Oui.
n'était pas jus heu, justifié par rapport au résultat et donc c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler avec. Mais s'il faut aujourd'hui, heu, peut-être ces agences-là, heu, s avec les outils modernes, heu, sont capables de faire des des choses incroyables, peut-être, c'est peut-être ça ma ma zone d'ignorance. <chuckles>
Ah, oui d'accord. Mmh mh. Oui. Oui, oui, c'est carrément envisageable, c'est une très bonne idée oui. C'est vrai que quand on a eu une mauvaise expérience, on a tendance à ne à ne pas vouloir re retrouver justement cette, heu, c c cette mauvaise expérience, mais comme tu dis les les choses avancent tellement vite que pourquoi pas refaire un test tu vois? Ça pourrait aussi te, bah, t te libérer du temps et et justement essayer de de peser moins sur ton moral et sur, heu, sur le stress que tu peux avoir, donc, heu, ça c'est une très bonne idée ouais. Vraiment essayer de de faire ça et heu, comme je t'ai dit aussi, pourquoi pas, heu, déléguer d des tâches qui sont q assez simples, tu vois pour, heu, bah, pour te rassurer toi-même pour, heu et puis aussi pour, heu, pour, heu, voir si ton collaborateur ce qui a l'air d'être le cas d'ailleurs, heu, est est performant tu vois?
Ouais donc c'est, heu, bonne idée. Dé délé déléguer les choses, heu, les plus petites. C'est ouais. C'est vrai que naturellement, heu, <chuckles> naturellement les choses importantes on a pas trop envie de les déléguer parce qu'on se dit: «Attends, attends, là si ça se passe pas bien, heu, j'ai des conséquences» donc heu, oui, donc tester avec des petites choses et puis ensuite augmenter un peu la température au niveau du du risque ou du, heu, de, des conséquences potentielles négatives si jamais ça se passe mal et comme ça, heu Ah, d'accord! Oui, oui, pourquoi pas oui, carrément. <laughs> Ouais, c'est une bonne idée.
Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais ça pourrait être, heu, tu vois, ça pourrait être u une bonne idée de commencer petit, tu vois? Petit par petit, parce que c'est tout à fait normal d'avoir, heu heu, les réticences que tu as parce que tu es quelqu'un qui a l'air d'être très consciencieux et heu, tu veux que les choses soient bien faites, donc heu, c'est pas du tout grave de penser ça, c'est même au contraire, c'est c'est c'est c'est plutôt une qualité, mais c'est vrai que si ça empiète un peu trop sur ton stress, c'est là qu'il faut quand même se comme essayer de de se poser les les bonnes questions, et est-ce que tu as déjà parlé de ça a avec ton collaborateur justement?
Ah,, <scoffs> mon collaborateur en fait, heu, il il a il a un point de vue, heu, très, heu, on va dire arrêté sur le sur le sujet. C'est qu'en gros, heu, je je ve m mon problème c'est que je veux trop faire les choses et que j'arrive justement pas assez à les déléguer donc lui, il est complètement d'accord avec ça, donc en fait, a avec l'idée de déléguer, heu, même si c'est, heu, ça coûte, heu, un investissement su substantiel. Bon, si s'il faut maintenant les prix aussi ils ont baissé, j'en sais rien. J'avoue que je pourrais encore, heu, regarder, mais heu, lui, heu, il a aucun problème avec le fait de déléguer. C'est, heu, justement, il a c'est l'inverse. Il a tendance à tout déléguer et à ne pas faire les choses lui-même donc du coup c'est pour ça qu'on se complète aussi.
Oui. D'accord. Oui. Oui. D'accord. Ah oui! Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que d'avoir u une, heu, u une conversation, tu vois sur, heu, sur tes attentes à toi, sur, heu, le rôle que tu attends, qu'il qu'il, heu, qu'il prenne, ça peut être quelque chose aussi qui peut être positif. La communication, ça marche toujours en général si bien sûr elle est bien faite, bien posée et que voilà ça, c'est vous exposez vos vos idées calmement dans un esprit constructif, ça peut être, heu, ça peut être bénéfique pour toi, pour lui et pour, heu, ton entreprise aussi tu vois?
Mmh. Ouais, tout à fait, c'est clair, hein, c'est clair et je je je pense qu'à mon avis, on on peut se mettre d'accord, heu, assez assez facilement sur, heu, sur tester ces nouvelles, heu, choses, mais ouais, c c'est clair que c'est, heu, c'est un bon point. Bah, merci, hein, <chuckles> merci pour pour ces, heu, ces recommandations. Je pense que ce je pense que je vais réellement appliquer ces conseils-là parce que, heu, même si c'est une idée comme ça auquel j'avais pensée, ça manque.
Ouais. Oui. Mais je t'en prie, c'était avec plaisir et j'espère que tu vas réussir à à bien déléguer, en tout cas tu as tous les outils pour y arriver. Courage à toi.